E voltava pra São Paulo de ônibus. <chuckles>
Gente, aquele peixe não cheirava mal não? <laughs>
Tinha ali um monte de sa 2 sacolas, 3 sacolas. Sacolão, mala mesmo, cheia de peixe. Ela chegava em casa e distribuía pra rua inteira: peixe, camarão, não sei o quê. É, a minha vó, ela mas era era muito engraçada com essa história dos peixes quando a gente ia pra praia.
Aí, vem cá. Eh eh, peixe não deteriorava no meio do caminho, não? <laughs>
Ah, não. Porque demorava 1 hora. Eles punham gelo, né. Um pouco de gelo. Não estragava, né, porque o peixe era super fresco.
Hum. Aí botava gelo.
Era super É, e vinha embora, né, pra São Paulo e pronto. E acaba muito engraçado, porque isso é coisa do antigamente. As pessoas carregavam mesmo os peixes, né, pra São Paulo. Não é? E, assim
Ah, é? Aham. É, eu lembro mesmo. Embrulhava em jornal, colocava o gelo e ia embora, né? <chuckles>
Hum, trazia. Enrolava em jornal, né. Hoje em dia, imagina que va não tem nem jornal pra enrolar mais, né. Uma coisa. <chuckles>
É verdade.
Pois é. Então, no final.
O jornal é que era o papel do de de antigamente, a sacolinha, né.
Boa é, de embrulho, né. Então, aí no final é essas você vê.
É, servia pra tudo: pra ler, pra pra até para as necessidades, né, o povo levava o jornal.
Você acha?
<chuckles>
Então assim foi minha infância e as minhas memórias de comida, viu. Foi isso.
Olha, muito legal. Adorei a nossa conversa. Foi muito divertida. Obrigado por compartilhar.

É isso mesmo, ela punha em uma forma que ela untava, eu acho que ela untava, né, porque como é que ia desgrudar aquilo da forma depois. Aí ela esticava depois e ela quebrava, não era mole aquele negócio não, era duro, era pé-de-moleque, pé-de-moleque mesmo. Ai, fi boca agora. E <giggles> eram essas coisas que ela fazia quando a gente estava na praia, mas a gente só na praia.
É. É. É. Aham. É. E vocês comiam fruta? Lá na praia.
Não ia Nun a gente sempre comeu muita fruta. Porque como a gente é árabe
É?
a fru maçã é uma coisa que na minha casa tinha o tempo todo, e meu pai meu pai morreu quando eu tinha uns 10 anos.
Hã. Aham.
E isso tudo foi antes desses 10 anos, e um pouco depois dos 10 anos também, essa apartamento na praia durou até uns 15, 16 anos. E aí.
Aham. Porque que vendeu?
Porque a gente já não ia, e minha mãe precisava do dinheiro, né, porque meu pai morreu, a gente foi perdeu dinheiro, perdeu as coisas, e ela precisava. E aquilo dava despesa que tinha que pagar IPTU, tinha que pagar condomínio, né, e a minha mã
Ninguém mais queria isso. É. Aham. Hum. É verdade, é. Hoje em dia o pessoal aluga, né.
Pois é, mas lá, quando você lá tem uma coisa que são os os zeladores. E os zeladores são muito safados lá na Baixada Santista, sabe.
Ah, sim. toda praia eles estão né. Eles abrem o apartamento, aí fala que foi roubado eles mesmo que levam as coisa.
É, eles É, zelador de praia não é uma coisa muito bonita, né, assim. Não é muito legal é, mas, ah, eh, eu me lembro
Não, não é não. Não, a casa da minha família, até as telhas se eles descarregaram, você acredita? <chuckles>
Ah lá. Ah isso aconteceu na minha em São Paulo mesmo, quase, levaram até os cobertores da minha casa, em São Paulo. É, e aí sabe o que que tinha lá também na praia que não tinha em São Paulo. Um guaraná, que chamava não tinha na época, assim, Guaraná Antártica não tinha lá. Não e não descia a Baixada Santista, o Guaraná Antártica, tinha Tubaína.
Telha, janela. Nossa. É di Hã. Aham.